Mmm. Ya, harusnya, eee, jadi pengisi acara datengnya jam 9:00, jam mmm, cuma 1 jam ngobrol, jam 10:00, 11:00 udah selesai
Mmm. Mmm. Iya. Iya. <clears throat>
jam 9:30 baru dateng, kan kita juga bingung ya ngatur acaranya gimana ya, Mbak, ya, mungkin memang heeh, mungkin memang mereka sibuk, tapi kan memang apa ya, sebelumnya juga sudah dikondisikan dong seharusnya, kayak, "Oh, ya, jadi" mhm, kadang itu bikin saya mikir sih, Mbak, kayak kita nih sebagai anak muda tuh dituntut untuk, eee, jadi pribadi yang baik gitu kan, digadang-gadang menyambut Indonesia iya, itu dia, digadang-gadang menyambut Indonesia Emas mu
Betul banget, bener banget. Mhm mhm mhm. Iya. Iya, kalau sudah punya ada jadwal, ya kan. Heeh. Baik, tapi contohnya. <laughs> Tapi contohnya nggak bagus, iya. <clears throat>
Nah, iya makanya, kadang tuh saya mencoba apa ya, Mbak, eee, p apa ya, bukan bukan mau jadi sok senior, tapi mencoba untuk menertibkan adik-adik saya, tapi, eee, ketika saya melakukan itu dan saya apa namanya, istilahnya mungkin dengan terpaksa ya, melak menuruti apa yang saya perintahkan, tapi yang kita jadikan contoh, yang kita jadikan panutan, eh, kok malah gitu. Itu sih, Mbak, pengalaman saya yang mungkin agak mhm.
Heeh. Ah, betul. Iya iya iya. Mhm. <coughs> <clears throat> Iya. Iya p iya, ngikutin <chuckles> panitia. <chuckles> Iya. Iya, iya, kalau panitia itu kan harus datang lebih awal, pulang paling akhir kan. Karena kan dia yang ngeberesin apa segala macem kan. Iya kan? Nah, eee, terus, e saya pernah juga kayak gitu, ada kegiatan gitu mendatangkan istilahnya kayak pejabat gitu kan, waduh, hebohnya udah setengah mati gitu kan, ternyata datangnya tidak iya, j jadwal udah ketata, habis itu orangnya nggak datang tepat waktu, iya, akhirnya apa, kayak rundown dan acaranya itu dibolak-balik bolak-balik sambil nunggu orang ini orang ini muncul gitu kan. Jadi nggak lucu kan, apa, susuna apa, acara yang sudah kesusun rapi, akhirnya nggak bisa jalan dengan optimal, bener nggak?
Nah, itu dia. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Heeh. Heeh. Mhm. Heeh. Heeh. Heeh. Mhm. Bener bener banget, apalagi mungkin, eee, saya pernah ada di kondisi itu sih, Mbak, kebetulan jadi MC gitu kan, jadi mengundang pejabat-pejabat kampus, gitu kan, aduh, "Ini nanti, ini dulu ya ini dulu ya, nanti tampil ini dulu." Jadi
Mhm mhm. Iya. Oh, itu repot. <laughs> Heeh. <clears throat> Iya, diputar-putar. Heeh, bener.

Oke. Apalagi kalau misalnya saya waktu di atas, panggung terus, "Ini Mas, gini Mas, gini," gitu kan kayak, ini harus ngapain lagi, saya harus ngomong apa gitu, karena ka masa orang tua tua saya minta game, gitu kan. Aduh pokoknya, apa ya, Mbak, bisa dibilang memang benar waktu adalah uang gitu kan dan di sini memang konteksnya bukan uang tapi, ya apa ya, mungkin menyangkut profesi orang juga sih. Katakanlah mungkin tuh bidangnya yang profesional dan berbayar itu kan
Heeh. Heeh heeh heeh. Iya iya iya. Iya. Heeh heeh. <laughs> Iya, iya. Iya, tapi ya Betul. Iya. Betul banget, be banget. Iya iya. Iya, iya iya. Iya itu kan, apa, tepat waktu itu kan juga menunjukkan apa, eee, kepribadian dia juga kredibilitasnya dia ya. Seb eee, sebagai seseorang misalnya gitu kan. Enggak cuman hanya sekedar, apa namanya, eee, orang penting gitu, tapi juga orang yang menghargai waktu orang lain juga. Sibuk, pasti sibuk, tapi gimana caranya kan setiap agenda yang, eee, dipunyai juga harus bisa ditata karno karena bisa berakibat memberikan banyak orang. Bener nggak sih? <clears throat>
aduh sangat merepotkan ya. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Benar. Iya. Mmm, bener banget bener banget. Ya itu tadi sih, Mbak, ruginya mungkin, eee, selain materi pasti rugi dong. Eee, merugikan ini sih kalau menurut aku merugikan, eee, mental orang lain karena bingung juga nih, panitianya bingung, yang di atas panggung bingung, gitu.
Mhm mhm. Iya. Mhm. Betul betul betul. Iya iya iya iya. Iya, bener banget iya bener banget itu karena kan jadi akhirnya, apa namanya, eee, kita udah nata bagus-bagus harapannya berjalan, eee, lancar gitu akhirnya bolak-balik bolak-balik. Orang yang ini juga nggak bisa menikmati gitu kan. Iya kan? Yang mau te ikut kegiatan event kita itu loh kegiatan kita jadi nggak bisa menikmati karena kacau banget gitu kan. Nah, kayak gitu sih, Kak. Mhm, jadi kan wa apa, eee, banyak ruginya, ka <chuckles> sering terlambat itu. Mhm mhm mhm. Iya, ya
Mhm. Mhm, mhm. <chuckles> Iya. Mhm. Benar benar. Nah, ya ya ya. Mhm. Benar, setuju. <chuckles> Heeh. Yes, ya heeh. Heeh. Ya semoga kita nggak gitu ya, Mbak, ya.
<clears throat> Semoga apa namanya, nggak iya, kete menjadi orang yang tepat waktu gitu kan. Supaya apa, ap kegiatan yang dilakukan itu, sama-sama menguntungkan antara kita dengan orang lain. Bener nggak?
Mhm. Bener. Mhm. Bener banget. Aduh ini bener-bener pembicaraan pengingat di malam hari nih ya. <chuckles>
Oke, iya deh. <chuckles> Iya, oke. Makasih obrolannya nanti kita ketemu lagi, kita lanjut. Iya, sama-sama.
Mhm, makasih ya, Mbak. Oke. Yok, sama-sama.

Aduh iya sih. Mana kan apa ya Mbak, mungkin enggak semua dari kita, saya, Mbak juga gitu kan, eee, kita bukan orang yang nganggur-nganggur banget gitu kan Mbak, ada kegiatan lain gitu loh. Kalau misal ini makan siang nih berangkat, ini makanan belum ketelen udah selesai waktunya ini, kan kita juga enggak nyaman ya Mbak, gitu. Mhm.
Mhm. Mhm. Iya, heeh. Betul betul betul. Iya iya. Heeh. M heeh. Betul betul. Iya. Iya, makanya tuh <clears throat> apa namanya, eee, kadang-kadang kan ada ini ya, ada di 1 komunitas tuh mesti ada yang, "Wah, ini anu orang yang telatan," gitu kan, <chuckles> terlam suka terlambat gitu kan. Ada yang kayak gitu karena dicap kayak gitu saking saking seringnya dia <clears throat> terlambat dalam jangka waktu yang lama gitu kan.
Mhm. Mhm. Benar. Mhm. Itu sih, Mbak. Mhm.
<clears throat> Nah, saya tuh ada ada temen ada temen yang i ini juga punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau misalnya janjian sama dia tuh <clears throat> kita majuin dulu waktunya. Jadi misalnya harusnya kita pada ketemu jam 10.00, eee, bilang ke dia, "Jam 9.00-an ya," gitu. Jadi nanti supaya nggak terlalu lama <clears throat> apa terlambatnya gitu loh Kak, karena kan, eee, berkali-kali gitu, jadi temen-temen pada nunggu nggak efektif gitu loh waktunya. Bener nggak sih?
Oh. Ya. Mhm. Mhm. Benar benar benar, dan itu kurang lebih nih Mbak, ya kan saya beberapa kali mungkin ikut kayak kepanitiaan acara terus kayak ya ngatur-ngatur acara gitu kan, Mbak. Eee, sampai ada momen nih saya juga ada cerita nih Mbak, kebetulan ada momen di mana, e karena mungkin kebiasaan orang-orang itu kan suka ngaret ya Mbak, ya, kalau kata anak zaman sekarang ya. Acaranya jam berapa ya misal, acaranya itu sebenarnya jam
M mhm mhm. <clears throat> Mhm. Iya, betul betul. Iya. Heeh. Iya, gimana? Heeh. Iya. Heeh, betul.
eee, 9.00, jam 9.00 pagi gitu kan. Jadi, ini kebetulan saya panitia ospek sih, jam 9.00 pagi. Tapi karena anak-anak ini mungkin masih maba juga ya masih junior juga ya jadi, e kami bilang kalau jam 7.00 sudah harus di lokasi gitu kan. Itu aduh berbondong-bondong Mbak, ada yang jam 6.00 tuh udah nyampe, ada yang setengah tujuh udah nyampe. Tapi nih Mbak, kita udah takut-takutin entar ada hukumannya ada, bla bla bla blanya gitu kan, masih ada yang
Oke oke. Mhm. Oke, heeh heeh. Heeh. Betul. Iya. Heeh heeh. <chuckles> Lokasi. Iya, bener. <clears throat> Ah. Iya. Iya. Heeh. Iya, bener bener bener. Heeh heeh heeh. Terlambat Mas, ya. <laughs>
masih aja ada yang terlambat gitu loh. Padahal kan mhm, mungkin memang agak agak agak agak ini ya, agak berlebihan ya karena acaranya jam 9.00 tapi jam 7.00 udah dikumpulin kan.
Heeh, heeh. Betul betul betul. Iya iya.